Quindi scusa, quante valigie avevi imbarcato?
Allora, visto che erano altri tempi e secondo me, uhm, non non te lo posso dire con certezza, ma c'erano limiti meno stringenti di adesso, ehm, io avevo, uhm, imbarcato 1 valigia grossa, e 1 zaino, uhm, da tipo, da alpinismo, cioè quelli grossi, no zainetto.
Mh. Sì, quelli che sì ho presente. Quindi, 2 praticamente, 2 cose.
Tutt'e 2 pieni di roba, perché oltre e oltretutto io son partita in autunno r per andare a far l'inverno, quindi ovviamente anche roba invernale che o ovviamente, insomma occupa più spazio.
Eh, eh, che occupa più spazio perché è più pesante, certo.
Esatto. Quindi io sono atterrata a Berlino piena di fiducia per il futuro, <chuckles> e per e per questa mia esperienza, iu-hu! E nien s mi son messa là ad aspettare che ari sai, dove si mettono tutti ad aspe
Mh. <laughs> Mh, il nastro, dove arrivano le valigie.
esatto, ad aspettare, proprio senza un pensiero nella testa, serenissima, aspetta, aspetta, aspetta fino a quando la tutti se ne sono andati coi loro bagagli, oltretutto, alla fine è arrivato un cartello ma una roba triste, di cartone, con scritto che erano cioè, "fine bagagli", 'na cosa del genere in inglese. E: "Come, fini bagagl"?
<lip trill> Ah, d'esser stato un bel colpo, "fine bagaglio" e non c'erano i tuoi. Cosa hai fatto, subito?
Sì, anche perché nessuno dei 2 bagagli, tra l'altro, non 1 sì, e l'altro nessuno dei 2.
Eh, ma assurdo, veramente. E quindi subito cosa hai eh, dimmi.
Allora sono corsa, scor mi sono trascinata tristemente, più che altro, all'ufficio re reclami della Lufthansa, perché volavo con la Lufthansa, e e devo dire che all'inizio cioè il l'impiegato era tutto: "Ma no, ma stia tranquilla, ma non c'è problema, ma sicuramente lo ritroviamo." E invece poi, dopo aver cercato un po' su insomma, sul suo terminale, ha realizzato che: "No guardi, in effetti, non sappiamo dove siano in questo momento ubicati i suoi bagagli".
<tsk> A quel punto. Mh. Eh. No ma è fantastico, immagino lo spavento. Scusami una cosa, ma se era un volo Italia-Germania, quindi senza neanche scali, e cosa han fatto, non li hanno caricati proprio all'inizio?